Ну да, когда есть какие-то герои реалистичные из жизни. Но а смотри, а, м, есть какие-то у тебя всё-таки вот привычки, как ты отбираешь, что, м, ты вот сегодня, допустим, а, будешь ты писать стихи или ты будешь, э, рисовать к картину?
Тоже влияет.
А.
Ну как бы, наверно, такой прям регулярности у меня нет, чтоб назвать это какой-то регулярной привычкой. Но это действительно мой привычный способ
Мгм.
м, что-то создавать в своей жизни, что-то менять в своей жизни, вот, как-то поднимать себе настроение даже.
Ну то есть получается, ты как-то чувствуешь с Ты как-то стараешься почувствовать себя, и вот что ты чувствуешь в моменте, и что тебе вот хочется, и это тебя как-то сподвигает? Или что-то ещё?
Да, да. Да, это как-то вот именно так вот спонтанно как-то, но, скажем так, ну частенько, частенько.
Ну, я так понимаю, что у этого есть регулярность, несмотря на спонтанность.
Да, да частенько это получается. И действительно, так, если проанализировать, так с начиная с юности. И вот уже много-много лет, <chuckles> лет 25, так, <chuckles> то есть я к этому возвращаюсь.
Слушай, интересно, а бывает ли какой-то момент вот выгорания, когда прям вот не хочется ничего рисовать, ничего писать, не занима не заниматься вообще творчеством?
Ну конечно, да. Да, такие моменты у меня бывают, когда ничего не хочется. Я по-разному их прохожу. Э, и бывает, из последних сил могу сочинять, э, стих. И вот, э, вот это вот Ну вот как бы нехотя вроде бы начинаю, вроде бы с, э, ощущением какого-то уныния, печали такой, ничего не хочу, но как только начинаю, э, сочинять, что-то там писать, пробовать, у меня моментально меняется состояние, у меня как бы душа начинает петь что ли.
Мгм. "Из последних сил" интересно звучит. Ага. Слушай, ну это правда интересно. А что-то ещё помогает вот выйти из этого выгорания? Например, я не знаю, какой-то может быть смена деятельности? А не знаю.
Скорее. Да, отпустить ситуацию. <laughs> Ну ничего не могу, не хочу и ладно. <chuckles> Э, и опять же какой-то фильм посмотреть, э просто полежать. Ну, на природу я люблю Природа меня тоже наполняет. С природой я очень общаюсь, я дружу с деревьями. <laughs>
А кстати вот на природе ты бываешь, у тя бывает такое вдохновление, что ты хочешь изобразить, вот как-то увидела какое-то красивое место, и вот те прям захотелось его, а, нарисовать?
Вот раньше, ты знаешь, было, вот когда я прошла те уроки интуитивного рисования, я такое припоминаю. А последние годы, когда я просто схематически что-то рисую, что хочу, вот связь с пейзажами, с тем, что я вижу в реальной жизни, у меня как-то этого нет.
Ага. Ага.

Да, получается, что мне творчество очень помогает, я его сразу использую для жизни, скажем так. Когда-то я сочиняла стихи, ну, я и сейчас их сочиняю, в общем-то, э, ну, так, время от времени. Чаще всего, они, знаешь, для для какого-то изменения в жизни, для исполнения, тоже, какой-то мечты. Э, д когда-то давно Да.
Мгм. Ну, а вот, как-то вот, смотри, если ты вот стихи, и, э, пишешь, а, как-то вот, ну, привычка какая-то есть, я не знаю, что вот ты, м, а, садишься утром, там, не знаю, смотришь в окно, и, в э именно в этот момент тебе хочется, э, писать стихи? Или, это как-то
Ну, обычно, мне хочется писать, когда мне на душе как-то, м, несладко. Хочется как-то улучшить ситуацию, и я пишу о том, что я этого хочу, что я, а, уже, например, это имею. Ам, какая я буду тогда счастливая, <chuckles> что я верю в чудеса, ещё что-то такое.
Мгм. Ага, как интересно. Ну, то есть, получается, у тебя, а, какая-то такая психологическая, да, привычка? Вот как-то связана с психологией больше, да? Что ты с помощью Слушай, это интересно.
В общем, да, очень связано с психологией, да. Я как бы настраиваю себя, я себя настраиваю на желаемое, ну, разными способами. Вот и стихи, и, ещё, я слушать люблю песни, но это не совсем моё творчество, я чужое слушаю. А, вот, э, любовь к рисованию, скажем так, а, вот сейчас я ещё использую нейрографику. То есть это, ну, не совсем художество, но это, точно, рисование. Тоже, ну, там вот, прям, целая наука есть. Это, действительно, не просто картины, а, это мы рисуем свои нейроны, свои нейронные линии.
Мгм. Ага. Мгм. О, интересно как. Слушай.
А, тоже под какое-то желание, <chuckles> раскрашиваем разными цветами.
Но, а, у тебя может быть так, что какая-то вот, например, м, ну, а, вот, просто, ты послушала какую-то музыку, или посмотрела какой-то фильм, и тебе захотелось что-то вот сделать из творческого?